<laughs> เอาเข้าจริง ๆ คนอยู่มาตั้งกี่ร้อยปี เขาไม่ได้แบบมีระบบประกัน เขาก็ยังอยู่สบาย อายุยืนกันได้ <chuckles> รักษากันได้ ใช่ไหมครับ? อืม
ใช่ แต่ แต่ก็ในอีกแง่หนึ่ง ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าสิทธิ์ประกันหรือสิทธิ์นู่นนี่นั่นที่ ที่เขามาช่วยลดค่าใช้จ่าย อะไรเงี้ย มันจะอยู่ไปงา นานแค่ไหนนะ หมายความว่า มันก็ต้องพึ่งโครงสร้างรัฐด้วยอะเนาะ ในการที่เรารักษาได้ถูก อะไรเงี้ย แต่ก็ คิดว่า ตัวเองรอดก็เลยตัดสินใจ นี่คือการตัดสินใจระยะยาวที่ใช้เซนส์ตัวเองเป็นหลัก ฉันจะเอาเงินไปทำอย่างอื่น ฉันจะไม่จ่ายประกัน <chuckles>
อืม อืมครับ ถูกต้อง ถูกต้องเลย อา อ ครับผม <laughs> ครับ ขก อา โอเคเลยอะ แต่ว่า แต่นี่ก็ถือว่า เป็นการตัดสินใจระยะยาวจริง ๆ นะครับผม เพราะว่ามัน <tsk> โอเคแหละ มันมองอนาคตไปถึงนู่นเลย บั้นปลายอนาคตของเราเลย อา แล้วเราก็จะตัดสินใจในรูปแบบนี้ อือฮึ อา ทีนี้
ใช่ เพราะว่ามันย้อนไม่ได้แล้ว อืม แล้วก็เป็นโรคก่อนจริง ๆ ไปแล้วด้วยตอนเนี้ย คือ คือทำประกัน ชีวิตสุขภาพไม่ได้แล้ว
<laughs> อา แล้วทีนี้ คือแบบว่า แน่นอนแหละ ใช้ความรู้สึกแบบ เป็นหลักเลยอะ ถึง <tsk> ถึงจะมีความคิดที่แบบเราจะไม่ใส่ใจในการตัดสินใจของตัวเองเนี่ย แต่ ขอใช้คำว่าแต่มันเคยมีสักครั้งไหมครับที่รู้สึกว่า
ใช่ โอ้! มีหลายครั้ง มี ๆ มีหลายครั้งที่ ที่เขาเรียก หมายความว่า มีหลายครั้งที่สุดท้ายเราก็เสียใจจริง ๆ หมายความว่า มีความรู้สึกเสียดาย คือมันก็มีแหละ
ตัดสินใจผิดเนี่ยนะ <laughs> อ๋อ เหรอครับ? พอยกตัวอย่างได้ไหมว่าเป็น อ๋อ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผม?
เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเราเนี่ย ชีวิตวุ่นวายแต่กับเงิน อะไรอย่างเงี้ย เป็นคนแบบใช้เงินเยอะ ก็เลยจะวุ่นวายเกี่ยวกับหาเงิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่เอาเข้าจริง ๆ ผมว่า สังคมทุกวันเนี้ย ทุกคนก็วุ่นวายแต่เรื่องเงินกันหมดนะ <chuckles>
ใช่ ๆ เงินมันก็คือพื้นฐานอะเนาะ จะอยู่ให้สบายในประเทศนี้ก็ต้องมีเงิน อะไรแบบนี้
ใช่ ๆ ๆ แค่เราก้าวเท้าออกจากบ้านเราก็ต้องใช้ตังค์แล้วอะ <chuckles>
ใช่ ไม่ว่าจะทาง ไม่ว่าจะมีรถของตัวเองก็เสียค่าน้ำมันเนาะ ไม่มีรถของตัวเอง ก็เสียค่าเดินทาง อะไรอย่างเงี้ย คือมันก็ มันเสียเงินไปหมด อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็เป็นคนที่ชอบใช้เงิน <giggles>
ถูกต้อง อืม